อ๋อ ดีมาก ๆ เลยค่ะ จริง ๆ เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กลัวการลองสิ่งใหม่อยู่แล้วเนาะ ยิ่งไปเข้าร่วมอิเวนต์ หรือว่าไปจอย ไปเข้าร่วมกับคนท้องถิ่นแล้วเนี่ยเรายิ่งชอบเลยล่ะค่ะ แต่ จริง ๆ เนาะ ตอนเนี้ยเราก็กังวลใน ในเรื่องของแบบกลัวไปใช้ชีวิตคนเดียวในเมืองที่ทุกคนเขามีโลกเป็นของตัวเองอะค่ะ ยิ่ง สมัยเนี้ย การหาเพื่อนในชีวิตจริงอะ มันค่อนข้าง ยาก เพราะว่าทุกคนเขาเหมือน เหมือนจะอยู่กับโลกออนไลน์กันเสียเป็นส่วน ใหญ่ เนาะ เราก็ กลัวว่าจะไม่มีใครให้คุยด้วยหลังเลิกงาน นะคะ จริง ๆ พอคุณบอกว่า "ก่อนอื่นเนี่ยเริ่มต้นศึกษาวัฒนธรรมก่อนเลย" อันนี้เราว่าเป็นแนวทางที่ดีมาก ๆ เลยอะค่ะ แต่ทีเนี้ย เราอะค่อนข้างรู้ว่า ตัวเราเองอะไม่ได้ต้องการเพื่อนเยอะเนาะ เราแค่ต้อง การแบบ อาจจะสักคน 2 คนที่แบบว่าเราสามารถนัดกินข้าวได้ เดิน เล่น ได้ หรือว่าบ่นเรื่องชีวิตได้บ้างอะค่ะ นั้นน่ะมัน มันก็พอแล้วเนาะ คือเราก็ไม่รู้ว่า เออ เราจะเปิดพื้นที่นั้นน่ะ ให้คนได้ ได้เข้า มาได้ยังไง แบบว่าพอเราไปเข้ากลุ่มกิจกรรมหรือโร เริ่มสนทนาเล็ก ๆ อะไรอย่าง เงี้ย เรากลัวว่าเราอะจะไปคาดหวังว่า เขาจะต้องเป็นเพื่อนเรา แล้วแบบมันจะ มี การกด ดันตัวเองอะค่ะ อืม
อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อันนี้ก็เข้าใจเลย งั้นตรงนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า คุณเนี่ยอยากได้เพื่อนที่เป็นคนไทย หรือว่าอยากจะไปหาเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวสเปนคะ?
จริง ๆ เนี่ยเราได้หมด ไม่ติดเลยนะคะ คน ไทย ก็ได้ แล้ว ก็ คน คนที่สเปนหรือว่าเชื้อชาติ เนี่ย เรา เราไม่ติดเนาะ เป็นใครก็ได้ แค่มีความจริงใจต่อกันนะคะ อ่า ถ้าเป็นคนสเปนเนี่ยเราว่า ข้อดีก็คือเขาจะได้ช่วยสอนภาษาเราได้นะคะ แต่ว่า ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยข้อดีก็คือเราจะเข้าใจกัน แล้วมันเหมือนแบบว่ามีคนที่คุยภาษาเดียวกันน่ะมันรู้สึกเหมือน เรา จะใกล้ชิดกันได้มากกว่า
อือฮึ <coughs> อือฮึ อือฮึ อือฮึ